D'accord et hem et en fait, heu heu, tu connais, heu, alors, c'est vrai que ce ce que ce ça me parle aussi, c cette chose là, parce que, heu, je sais qu'il y a des architectes qui sont spécialisés là dedans, heu, parce que, j alors, j'ai pas été visiter moi, mais je connais, heu, des personnes, heu, pa heu, parisiennes, hein, qui ont organisé donc, c'est ça devait être une chambre de bonne, donc ça doit pas être grand, hein, heu, et heu, i ils ont, heu heu, bon s ils ils vivent pas tout le temps là mais bon, heu, bah, c'est c'est des ils ont demandé, alors je sais pas ou à qui ils se sont adressés, mais, heu et j'avais vu une émission à la télé aussi, hein, c'est incroyable comment tu peux transformer un espace qui te semble tout petit, en quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire, il y a le lit, il y a, heu, il y a il y a les rangements, il y a, heu, la douche, enfin, tu as pratiquement tout dans dans un petit espace. Oui.
Ouais. Ouais. Ouais, <chuckles> d'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Complètement, c'est dans neuf mètres, heu, ouais, dans neu 9 m², ouais, ouais, j'imagine que des architectes sont, heu, sont sont spécialisés là-dedans. Après, c'est vrai que vivre, heu, vivre dans un 9-10 m², heu, même si c'est bien optimisé, ça doit quand même être, heu heu, pénible. Après, je peux imaginer des étudiants, voilà, heu, pour, heu, 1 année ou 2, heu heu, vivre là-dedans, bah, c'est toujours mieux que rien ou ou des personnes qui passent, par exemple, la semaine pour aller au travail et doivent dormir là, la semaine et rentre chez eux les les week-ends, c'est c'est c'est mieux que rien effectivement, ouais.
Oh, incroyable, ouais. Mmh. Oui, c'est ça, bah, oui, mmh, tout à fait, mmh mh. Mais tout à fait et mais il y a des architectes qui sont spécialisés hein, heu, à Paris là, la sur la, justement, sur le l bah sur l'organisation de l'espace. Mais là, heu heu, s toi là, tu parles de ce que t tu tu tu es à même de faire toi-même, parce que là, heu, pour le coup, heu, je pense que ça doit coûter, heu, mais c'est quand même intéressant. Même avec les tiens, je regarde ça parfois, je vois que la la couleur, tu peux, heu, en fonction des couleurs que tu mets sur tes murs, ça peut agrandir ton espace ou le rétrécir.
OK. Ouais, tout à fait. Ouais.
Tu vois pour te donner, heu, une impression de de grandeur?
Ouais, tout à fait, ça c'est, heu, ouais. Ça c'est, heu, c'est intéressant effectivement jouer des je je pense que les architectes d'intérieur doivent être, heu, doivent très bien connaître le sujet, mais en jouant sur, heu heu, bah les couleurs, heu, pourquoi pas avec des jeux de miroirs aussi, heu, pourquoi pas avec, heu, du papier peint, heu, en bande, par exemple, donc en bande montante pour donner un effet de longueur, en bande, heu heu, horizontale pour donner un effet de largeur, heu heu, voilà, je pen je pense qu'il y a énormément de biais justement pour donner, pour, comme on dit: «agrandir la pièce». Alors, heu, évidemment ça n'agrandit pas les murs mais, heu, mais ça peut donner une impression de d'espace supérieur effectivement, ouais.
Heu Oui, ouais. Ouais. Oui, c'est ça aussi, tout à fait, ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, il y a c heu, c voilà ouais. Exactement. Ouais, ouais. Ouais.